<smacks lips> Ciao, volevo chiederti: noi siamo circondate tra storie e leggende dalla lettu dalla letteratura alla filmografia che sopravvivono, diciamo, in eterno. Secondo te, quali sono le caratteristiche peculiari che alcune storie devono avere per sopravvivere per intere generazioni?
Allora, domanda molto interessante! <chuckles> Secondo me, sono diverse: la prima, uhm, penso sia la più importante, secondo me, deve creare meraviglia. Mi spiego meglio: ehm, sì, <chuckles> ehm, secondo me una storia, una leggenda, soprattutto per quanto riguarda, magari, storie e leggende che vengono insegnate a bambini o adolescenti perché, alla fine, quelle che rimangono nel tempo sono quelle, se ci pensiamo, devono creare proprio uno stupore nel lettore, proprio un effetto wow, come dicevi prima, insomma. E devono anche, ehm, secondo me, mhmm, non lo so, raccontare degli episodi che possono anche essere episodi immaginari, ma che contengono, magari delle, mhmm, mhmm, diciamo, mhmm, finalità, non lo so, che succedono anche nella vita reale, non lo so. Magari de degli esempi di vita che possiamo ritrovare tutti i giorni, dei valori. <clears throat>
Grazie, <chuckles> Okay. Okay, effetto wow dici, okay, sì. Erto. Sì. Ho capito. Certo, certo, sì, a esempio a me viene in mente, non so tra l'altro ho guardato ieri sera proprio il film, ehm, Robin Hood, ehm, nel quale appunto una delle diciamo delle tematiche riconducibili alla alla storia reale, era proprio la tassazione, ehm, crudele e c che gravava appunto sul popolo inglese, ehm, durante il periodo, adesso non mi ricordo se era 1000- 1000- 1400, mille e cinquence quindi ad esempio ehm, volevo dirti, okay, effetto wow, ma, ehm, secondo te quanto conta anche magari il contesto storico e sociale, e se secondo te è necessario, come hai detto prima, come diciamo, ehm, conditio sine qua non che ci sia un riferimento alla storia reale o no?
Mh-mh. Allora, secondo me il contesto sociale, ehm, è importante, ma fino a una certa, nel senso che, sicuramente una storia, comunque molte storie, che noi sentiamo sono delle denunce sociali, nel senso che magari vanno a raccontare quelle che sono delle problematiche del tempo e questo lo rivediamo in tantissimi casi. Lo possiamo vedere come hai detto te in Robin Hood, lo possiamo vedere nei Promessi Sposi, lo possiamo vedere in tantissimi esempi letterari che sono diventati dei colossi. Però, ehm, importa fino a una certa, nel senso che molte di queste storie, magari andavano a denunciare problematiche che oggi non esistono più, però son comunque famosissime. O comunque, andavano a, ehm, esaltare okay, ehm, i valori che le persone dovevano avere e dovevano applicare nella vita di tutti i giorni. Quindi, per esempio l'Iliade e l'Odissea, esaltavano i valori del Mos Maiorum, quindi quelle valori quei valori greci e, ehm, romani, che, mhmm, tutta diciamo la popolazione doveva avere per essere considerata, mhmm, un ci sì, un cittadino buono, comunque un cittadino romano di mhmm, di di alta classe, insomma, possiam dire così. Però son comunque storie che oggi ci vengono raccontate, che oggi sono famose, che oggi tutti conosciamo, che abbiamo almeno sentito menzionare 1 volta. Quindi conta il contesto storico sicuramente, s magari conta molto per esaltare, ehm, la storia, per farla conoscere inizialmente, per mettere le basi, ehm, magari letterarie, non lo so, per farla diventare una storia famosa che poi duri nel tempo, quello sì, però poi nel tempo si va a perdere un po' questo.
Certo. Certo. Okay. Di valore. Sì. Certo. Certo, certo. E volevo chiederti invece per quelle storie, miti o leggende, facciamo diciamo, mettiamo tutto in un unico in un unico scatolone, che invece sono sopravvissute ma sono state magari talvolta, ehm, rivisitate o mutate. Te ne viene in mente qualcuna e secondo te, ehm, in cosa consisterebbe, ehm, il mutare magari una storia vecchia di centinaia e centinaia d'anni per però renderla comunque magari attuale?
Allora la ri <chuckles> rivisitazione di storie soprattutto famose è molto comune, per esempio possiamo fare l'esempio dei fratelli Grimm, ehm, che scrivevano storie comunque per bambini, che poi la Disney ha ripreso e ha trasformato nei cartoni animati che probabilmente hanno forgiato l'infanzia di tutti.
Esatto. Hanno distrutto l'infanzia di tutti, sì. <laughs>
<giggles> Anche, sì, anche. Però le storie originali son peggio. <chuckles>
Sì, ah okay, non mi non mi sono non sono così acculturato, non mi sono lanciato ancora. Okay, okay.
Sì, sì, sì. No, no, son molto peggio, sì, sì. No, ma perché beh, mhmm, <chuckles> semplicemente i fratelli Grimm dovevano abituare i bambini alla realtà della vita, alla dura realtà della vita, quindi diciamo che la maggior parte delle loro storie non erano storie a <inhales> lieto fine. Comunque molto spesso i personaggi, ehm, principali morivano, o gli succedeva qualcosa di brutto, comunque non erano tanto carine, insomma. Poi però la Disney li ha rivisitati. <chuckles>
Cer Hai ha messo un po' di zucchero, diciamo.
Esatto.
<giggles> Ehm vediamo invece un po' al giorno d'oggi, no. Ehm, oggi tipo c'è Netflix, meme, gli algoritmi, secondo te, questi cambiamenti, unito magari anche un po' alla lotta per i diritti, si è parlato molto ad esempio del woke, per esempio, ecco come cambiano secondo te, ehm, queste questi avvenimenti moderni, ehm, che influenza hanno su quelle che potrebbero essere sia racconti di una volta, oppure come vengono trasformati al giorno d'oggi?
Ehm, te intendi per quanto riguarda le serie TV, quindi se all'interno delle serie TV ritroviamo
Anche, anche, serie TV ma t ma un po' tutti i media. Possiamo parlare di serie TV, di videogiochi, posso fare l'esempio, non so, Gli Anelli del Potere per quanto riguarda Il Signore degli Anelli, no, che hanno fatto su Amazon, piuttosto che non so se l'hai visto su Netflix, circa 1 anno fa era uscito Uno Rosso, che è praticamente un film action con The Rock, ispirati alle leggende di Babbo Natale, per esempio. Ecco, cose del genere.
Ah sì, e capite. Allora le rivisitazioni comunque, ehm, per quanto riguarda anche, diciamo il nostro, ehm ehm, periodo culturale ecco possiamo dire, sono comuni anche per quanto riguarda le serie televisiv ehm, delle serie televisive. Le possiamo ritrovare in tante, in realtà, però magari molte volte non ce ne, accorgiamo? Magari alcune volte alcune serie televisive per denunciare un problema odierno utilizzano un esempio di problematica che magari è successa, te la butto qui, non so nel 500. Ti faccio un esempio, magari nel 500 c'era la problematica che, non lo so, lo stato sfruttava troppo i lavoratori, metti, sto dicendo una cavolata insomma, per farti capire, e magari lo ritroviamo in i una serie televisiva che parla dello stesso problema, però fa riferimenti a, ehm, diciamo il mondo odierno, possiamo dire, alla società di oggi.
Okay. Sì. Cert Okay, sì, cioè dici che le modalità di sfruttamento magari non sono più con la frusta, ma sono un lavoro poco pagato, senza indeterminato, magari con dei ritmi di lavoro comunque eccessivamente stressanti, cet
Esattamente. Sì, esatto, quindi ti sto dicendo che, sì, ci sono mhmm, sono presenti, magari non ce ne accorgiamo, però, mhmm, non non compaiono in tutte, magari, i film o le serie TV che guardiamo nella televisione, assolutamente, magari s fanno parte un po' di quella categoria, forse un po' più di nicchia, oserei dire. <clears throat>
Okay, ah t adesso ti faccio una domanda "scottante", tra virgolette: secondo te appunto, abbiam parlato di come, ehm, talvolta, diciamo, colossal, cioè giganti della letteratura del passato io sono molto affezionato perché sono un nerd del Signore degli Anelli, per esempio, s tu trovi corretto che, ehm, vengano, magari, talvolta, anche pesantemente modificati i personaggi anche di primaria importanza all'interna di quest all'interno di queste opere in virtù, magari, sia delle tematiche odierne, ma, soprattutto, magari per accontentare un certo tipo di audience? E se sì o no, perché?
Okay. <chuckles> Allora <chuckles> dipende, diciamo così, perché <clears throat> questa cosa io la posso s accettare se veramente il tuo obiettivo è quello di insegnare e mandare un messaggio, non lo posso accettare se il tuo obiettivo è quello di cambiare completamente il personaggio per far parlare, soprattutto attraverso critiche, ehm, del tuo film o della tua serie televisiva e, ehm, diciamo, lo fai solamente per questo motivo qua. Per esempio, questa è una mia opinione personale ma
Okay. No, no, infatti, ti ho chiesto la tua opinione assolutamente, io non giudico. <laughs>
Ehm, <chuckles> per esempio, la Disney ha lascia ha lanciato magari delle, <swallows> ehm, fan-fiction, non fan-fiction, però comunque dei film, ehm, proprio con personaggi veri, okay, che ricreano le storie della Disney, quindi magari storie che sono anche scritte, non lo so, nel 1980 o giù di lì, okay? Magari queste storie, a oggi, sono state rivisitate e questi film sono stati interpretati da personaggi che non avevano le caratteristiche che erano state, mhmm, diciamo, raffigurate nella storia originale dalla Disney, ma completamente stravolte. Per esempio, ehm, la Sirenetta, esatto, la Biancaneve, la Sirenetta, sì, esatto.
Bene. Okay. Biancaneve, <lip trill> Biancaneve, la Sirenetta, esatto, esa esattamen
Che hanno fatto la Sirenetta nera, Biancaneve l'hanno fatta caucasica no, no scusa l'han fatta, mhmm, ehm, un po' messicana, esatto.
Eh, ce l'aveva col principe, mi pare. Ah, sì, messicana e ce l'aveva col principe, tra l'a perché era femminist <laughs>
Esattamente, esatto. Cioè, mhmm, io capisco che, a oggi, si debbano, ehm, portare avanti dei valori, soprattutto per quanto riguarda la società, quindi per quanto riguarda il valore della donna, l'inclusività, io lo capisco veramente, però te non mi puoi andare a stravolgere completamente una storia, anche perché, secondo me, è abbastanza palese che si faccia per promuovere il film al massimo. Anche perché finché mi cambi qualche caratteristica, qualche particolare minimo, ma il filone è quello, ti dico: "Okay". Quando mi stravolgi una storia come Biancaneve che è praticamente l'emblema della, ehm, fanciulla da salvare letteralmente, la storia è basata su quella e la fai diventare una donna indipendente, gli cambi il colore della pelle che si chiama Biancaneve e la fai diventare <chuckles> messicana, cioè, ehm
Certo. Cer Cer Ovviamente, certo, certo, cer <laughs>
secondo me, stravolge un po' troppo e, secondo me, è palesemente fatto per far parlar di sé e, questo, diciamo che, mhmm, mi non lo so, mi stringe un po', insomma. Piuttosto falle fai altri cartoni animati o altri film, mhmm, dove il personaggio principale è, effettivamente, ehm, interpretato da una persona che ha le caratteristiche che vuoi te, tanto i film li puoi fare sempre, li puoi far uscire, insomma, e siam tutti felici.
Esatto, concordo. Son d'accordo, anche a me. Certo. Okay, anche con concordo al cento per cento con te. E senti, ma secondo te no, abbiamo appunto parlato che giustamente son cambiati i tempi e poi, diciamo, mhmm, mandare dei corretti messaggi come appunto, uhm, l'uguaglianza, mhmm, per quanto riguarda le donne, per esempio, quello che trovo che sia un messaggio corretto da inserire all'interno di mhmm, di un'opera, qualunque essa sia, ovviamente non al costo di, ehm, però, stravolgere l'opera stessa. Ma secondo te, ehm, ci sono altri fini al di là di dell'autopropaganda? Secondo te, perché stiamo assistendo soprattutto ne negli ultimi r negli ultimi anni, andiamo indie quest'anno, l'anno scorso e l'anno prima, perché stiamo assistendo sempre a un maggior numero di questi casi? Cioè secondo te è semplicemente per una volontà socio-politica, oppure secondo te sotto queste motivazioni magari si possono celare anche, ehm, non lo so, al a altri obiettivi a noi nascosti per lo meno?
Mh. Allora, sicuramente questa scelta, ehm, è per includere diciamo anche le categorie che sono da sempre, ehm, state quelle, non lo so, criticate, quelle sottomesse, quelle a cui so stati tolti i diritti e per questo, magari sono centrate più le donne, soprattutto donne magari di colore, ehm, e sicuramente è per quello. Cioè perché magari, mhmm, con il fatto che ci so stati tantissimi movimenti sia in America, che c'è stato, non so se ti ricordi ma, il movimento, la vita delle persone nere è importante qualche anno fa, comunque c'è stata un sacco di propaganda, soprattutto a livello social, cioè te non puoi continuare a far film dove magari i personaggi principali li metti solamente bianchi e solamente uomini, devi adattarti. Devi adattarti al tempo in cui o oggi viviamo. Però, mhmm, uhm, sì, poi ovviamente ci sono casi e casi, a me non piacciono le cose diciamo estremizzate, quindi, mhmm, secondo me
Certo. Sì, sì, sì, sì. Certo. Chiarissimo.
appunto ci possono essere possono essere creati film che hanno le caratteristiche che vuoi metter te ma senza stravolgere magari storie originali di alcuni classici della letteratura, <chuckles> o della mia infanzia che mi darebbe molto fastidio ch se venissero cambiati.
Certo, concordo. Quanti coccoloni mi son preso negli ultimi anni guarda, non puoi avere id <chuckles> Guarda, io ti ringrazio per la bellissima chiacchierata. È stata molto, molto interessante e istruttiva e ti auguro una splendida serata.
Eh. <chuckles> Anche a te. Grazie mille.
Ciao, grazie.